Kak Kak, aku mau tanya dong, Kakak akhir-akhir ini ada lagu yang di suka banget enggak Kak?
Ada, kebetulan sekarang itu lagi sering banget denger, eee, dari Hindia Ini lagu Indie sih.
Mhm. Ah, indie India atau indie, Kak?
Lagu ini nama orang yang nyanyiinnya itu Hindia, nah, tuh gitu.
Heeh, oh Hindia, sorry sorry, Kak, heeh.
Nah, ini tuh jenis tipe musik Indie lokal lokal. Iya.
Oh, oke yang, lokal ya? Oke oke, itu Kakak nemuinnya di mana, Kak? Lagu itu, Hindia, kayaknya aku baru denger deh, Kak.
Lagunya ini Hindia, ini judulnya tuh Rumah ke Rumah.
Heeh.
Nah, ini tuh aku nemuinnya dari rekomendasi temenku, karena temenku kayak, sering banget nge-play lagu ini berulang-ulang kali.
Ah. Oh, sering ma sering diputar, gitu?
Iya sering diputar dan lama kelamaan aku yang ngedenger ini lagu ya, karena sering dia puter, jadi aku juga tiba-tiba ikutan suka, yang pertama, karena liriknya bagus, bukan maksudnya gimana ya, jadi liriknya tuh menceritakan tentang pengalaman seseorang selalu berpindah-pindah rumah, gitu loh.
Heeh. Heeh. Oke, heeh. Heeh. Oh, jadi lebih lebih mudah kena gitu ya, dari liriknya tuh lebih mudah dipahami gitu maksudnya?
Eee. Iya, lebih lebih mudah dipahami dan relate dengan kehidupan remaja pada saat itu, kayak gitu.
Oh. Oke, berarti waktu itu Kakak sedang ada pengalaman yang mirip dengan rumah itu tadi ya?

Heeh, terus?
Eee, ini tuh lagu Malaysia yang sama sekali aku gak tau ini lagu dari mana, ini liriknya seperti apa dan e i ritmenya atau genrenya itu seperti kayak gimana, tapi setelah aku dengerin, wah ini lagunya enak juga gitu ini lagunya asik gitu kayak vibes-nya itu kayak vibes vibes vintage cuman dibalut dengan, eee, cerita remaja masa kini gitu, nah abis itu aku aku coba ulik lagunya, aku cobain dengerin terus-menerus, lalu aku cobain di gitar diaplikasikan ke gitar terus aku, eee, bawain ke mereka gitu, "Kayak gini bukan lagunya?" Gitu, jadi awalnya aku riset dulu tentang si lagu ini tuh, belum di eee, dikasih apa namanya, diaplikasikan ke mereka, kayak gitu.
Heeh heeh. Heeh. Ah. Heeh. Oh gitu. Heeh. Mmm, oh. Ah. Ah, jadi proses Kakak menemukan lagu baru tuh macam-macam ya ternyata ya Kak ya, dan pernah apa ya, cara Kakak menyikapi lagu baru pun juga banyak ka banget ya Kak ya. Mmm, Iya menarik sih, menarik, aku suka banget nih, eee, ngobrolin hal tentang musik nih sama Kakak, mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi ya Kak, makasih banget loh waktunya.
Nah, betul. Mhm mhm, betul kayak gitu kurang lebih lah. Heeh. Oke aman, iya sama-sama.